Э, слушай, ну, здесь, мне кажется, каждый сам выбирает. Если я по себе смотрю, то мне, конечно, важен брак. Почему не м. Не потому, что это как-то там важно в обществе, если ты не в браке, там осуждают, к сожалению, мы живем в социуме. Если взять какие-то юридич юри юридические аспекты, да, конечно, сейчас в некоторых странах, допустим, европейских, я знаю, что там гражданский брак является таким же браком, как и всё остальное, и ты можешь, там, не знаю, приходить к своему мужу, там, к жене в больницу. Но я знаю, что там в постсоветских странах тебя могут не пустить, ты же, как бы, не прямой родственник. То есть, если у тебя нет, э, штампа, это знаешь, как вот, э, без бумажки ты, соответственно, кто? <chuckles> Вот. Это вот из этой же области. Поэтому я как-то к этому отношусь вот как-то с этой стороны больше.
Мгм. Ну да. Мгм. Ну да. Мгм. Ну да, действительно. Мгм. О да. Да, так и есть. То есть Ну да, ну, вообще, это, конечно, классная позиция. Наверное, всё-таки раньше брак- это было именно для всех, это было что-то святое. То есть это какой-то союз перед богом. Но с того момента, как люди стали немножко отходить от религии, то есть действительно, брак- это просто что-то, чтобы как-то сэкономить себе время и нервы в плане бюрократии, бумажек, кому-то что-то доказывать. То есть, когда вы женатая пара, всё всё понятно, всё просто.
Мгм. Ну да. Ну, мне ещё кажется, если отношения действительно хорошие, нет никаких, знаешь, подводных камней, а, то вот эта история, знаешь, когда люди говорят: "Вот я не буду делать там брак". Мужчина: "Я там ни за что, а, там не женюсь", ещё что-то. М, мне кажется, это, ну, в общем и целом
Мгм. Мгм.
ну, какая-то странная история, потому как если у людей есть чувства и всё в принципе нормально, для них вот этот штамп сделать и сделать регистрацию- это не вызывает какой-то большой пробл ну, в этом нет никакой проблемы, нет даже вот обдумывания этого.
Ну да. Да чего вам жалко, что ли? <laughs> Да, да, я с тобой согласна.
Но видишь, многие как раз-таки а смотри, вот мы сейчас перейдём как раз к свободе. Многие почему-то считают, что вот этот брак даёт несвободу.
Давай. Мгм.

Да, да. Здесь вот как бы вот эти все факторы, да, они им есть место. Ну, а вот смотри, просто многие считают, видишь, а вот, э, почему вот вот это в ме в, э, салате вместе, не знаю, стабильность и свобода. Просто я вижу, кто-то что считает, что вот если ты работаешь на какой-то стабильной работе, всё, ты вот скован, а, ты не можешь куда-то пойти, полететь куда захочешь, ну, как бы да. Но, а в то же время, если ты работаешь на какой-то свободной работе, там, фрилансом, сегодня у тебя есть на что слетать куда-то, а завтра у тебя нет.
Мгм. М. Мгм. <laughs> Мгм.
И что?
Ну да. Но может быть, такая свобода, она подходит, допустим, людям без детей. То есть люди, которые не несут никакую ответственность ни за кого.
Это Ну, может быть вообще для здесь она подходит для человека, который 1. У которого нет партнёра, и ему за партнёра, в том числе нет отв не надо ответственности нести. Или оба партнёра такие вот, я не знаю, на летящем вайбе, как говорится, <chuckles> не не переживают ни за что.
Ну да. Ну да. <laughs> Мгм.
Ам. Ну, не знаю, как это Здесь всё зависит, знаешь, ещё, наверное, от общества. Если взять, допустим, там, а, в постсоветском пространстве этот общество важно, что женщина должна выйти обязательно замуж, она должна быть обязательно в браке. И вот это вот
Ну да. Мгм. Ну, конечно. Часики тикают.
вот работа должна обязательно быть какая-то вот, э, стабильная, там, в офисе, там, я не знаю, в администрации в какой-нибудь, да. А что оказывается можно на фрилансе можно зарабатывать, э, больше, чем, например, в той же администрации. И для людей это дико.
Мгм. Что-то скучное, да. <laughs> Кстати, да. Люди боятся, наверно. Да, и родственникам иди объясни.
Ну, для родственников для родств для родственников- дико. Они этого не понимают.

Скажи, что для тебя важнее стабильность или свобода?
А слушай, как будто бы так просто это выбрать и сказать да, либо то, либо это. Потому как ты начи
О, да. И, наверное, проще обсудить, чем выбрать в итоге.
Ну, да, ну, наверное, 1, что, наве э, мне кажется, всегда, а, хочется выбрать людям- это свобода, конечно же.
Да, а что для тебя Давай как бы, снам сначала разберёмся, что такое стабильность для тебя и что такое свобода. Потому что, мне кажется, для каждого человека- это абсолютно разное.
А. Слушай, я тебя здесь поддерживаю, поэтому я и засомневалась в таком чётком ответе сказать: "Слушай, ну стабильность, для меня это когда у тебя ну как-то жизнь уже устаканена". А, есть, э, стабильные вещи, например, такие как: у тебя есть дом, а, у тебя есть, э, ну, неважно, м может быть даже не тот, который ты купил, потому что в наше время, сейчас вот эти понятия они сменились, но у тебя есть место, которое является щас твоим домом.
М. Мгм, твой именно. То ты купила? Мгм.
Вот оно является на какой-то период. Знаешь, не на день, не на 2, не на 3, там минимум год. Да, у тебя есть, э, а, мне кажется, год
Ну да, то есть ты как-то мгм.
В нашем современном мире, мне кажется, год это уже стабильность, я бы так сказала.
А, к сожалению, да. Тут каждый год что-то новое. Так что, если 1 год всё понятно у тебя, это уже достижение.
Да, да, это действительно уже так. Мне кажется, вот той стабильности, которую имели н наши родители, а, её сейчас нету, и там и плюсы есть, и минусы. И вот, э, если продолжать, но вот это вот дом, какое-то дело, которым ты занимаешься, которое приходит те приносит те доход, чтобы порк покрывать т твои базовые нужды.
М. Ну да. Мгм.